Totoo 'yan. So, ano ang sa tingin mo ang mga karadag karagdagan na pwede nating ma maibahagi la katulad ng mga simpleng bagay o solusyon na pwede nating gawin para mabawasan yung epekto ng kahirapan sa buhay ng bawat tao sa parang sa'tin nalang din, ah, except yung dun sa dun sa mga 4P's na tulong ng gobyerno. Ano pa kaya mga sa tingin mo?
True. 'Yan. Ah, yun, ah, siguro, ah, unang-una kasi, ah, ano, kung may pangtatayo ka ng negosyo, ah, kung may pangpuhunan ka, di ba, ah, siyempre hindi ka naman makakapagnegosyo kung, ano, wala kang puhunan. Siyempre, ah, unang-una diyan, ah, maghanap talaga ng trabaho. Ah, kahit anong trabaho pasukin mo basta kumita ka ng pera at marangal yung kinikita mo. So, ayun, ah, magtayo ko ri wag mong isantabi yung negosyo. Sige, ah, kung ano yung pangarap natin, di ba, i i-push natin yun para malay mo, ah, mag click at, ah, in the fu sa hinaharap ano biglang ano, ah, yuma o lumaki't yumaman ka na di ba? Yun ang isa sa mga nakikita kong, ano, way para umasenso yung tao.
Mm. Totoo, mm. Tama. Lumaki. Lumaki yung negosyo, oh. At saka mas mm. Mm. Tama, tama. At saka kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari. Ano, tambay ka na lang. Mar napakaraming tambay sa buong Pilipinas, 'di ba, na na nakatapos man sa pag-aaral, nakatambay. Pinaaral ng magulang, nakatambay. Oo, may pera sila, nakasandal sila sa magulang nila. Paano, paano uunlad ang bawat Pilipino kung gano'n ang
Ay oo. Wala, mahirap. Ay, totoo. Mm. Mm.
ganun ang ugali ng mga tao, di ba? Sabi nga nila galaw-galaw baka ma-stroke, di ba?
Mm. Oo. <laughs> Oo.
Anong opinyon mo dun?
Eh, ano, ah, talagang ano, may tao talagang ganyan na talagang tamad, na walang pangarap sa buhay, ah, hindi natin masisisi yung tao kung ano, ayaw kumilos ano.
Mm.

Tama kasi kailangan din muna matulungan ng, ah, gobyerno ang bawat maliliit na barangay o mga lugar kasi kung wala rin silang enough resources kumbaga mga budget mga ganyan, mahihirapan din sila not unless may mga volunteer like yung mga katulad ng mga volunteer na pupunta sa isang lugar na magbibigay ng mga ganitong seminar.
Mm. Oo. Hmm, oh bihi oo bihira nalang kasi yung ganyan may makakita ka sa barangay na volunteer talaga, eh, yung talagang may malasakit sa ano, yung may malasakit sa mahihirap yung may kapos-palad talaga.
Mm. Oo. Oo at saka marami rin mga private sector na nagbibigay din ng mga ganyang programa katulad ng mga ah, ng mga, yung mga sa simbahan nagbibigay sila ng mga ng mga seminar, pumupunta sila sa mga lugar na hindi masyadong napupuntahan talaga nagbibig yes.
Mm. Hmm. Oo yung mga liblib yan mga baryo, baryo ayan, ayan no talagang deserve na ano.
Mm. Nagbibigay sila ng mga seminar para kahit papaano nabibigyan sila ng ng ng ng tamang edukasyon sabagay sa mga probinsya ma magtanim ka lang may may makakain ka na di ba?
Oo. Oo. Ay oh yan, ah, ayan nabanggit mo yan, ah, isa pa yan, yung pagtatanim ng gulay di ba o yan puwede mong pagkakitaan yan di ba?
Tama mm.
Oh maraming paraan para kumita ng pera para umahon sa kahirapan yung tao, marami talaga marami oo.
Tama ka diyan may mga nagtatrabaho nga putol ang paa, may saklay nakakahiya naman sa kumpleto ang paa na nakatambay lang di ba? Anong opinyon mo dun?
Oo ah. Mm, mm. Na, eh, hi wala ako, wala, eh, talagang ano, ah, nasa nasa tao problema na ng tao yan, ah, tinutulungan mo na tapos Wala, ah, ganun pa rin yung tao, eh, problema niya na yan, ah.
Ang hirap naman, hirap naman isusub yung palagi mo nalang sinusubuan ang isang tao di ba? Kailangan naman tumayo sila sa sarili nilang mga p
Hmm, kailangan tumayo sa sariling paa, kailangan may pangarap para umahon tayo sa buhay at siyempre yun nga.
Mm. Lahat tayo makaahon sa kahirapan dib laban laban lahat kumbaga uy salamat ha, ah, sa oras mo oo salamat nag-e nag-enjoy ako sa ano natin pag-uusap paalam.
Hmm, tama. Oo. Uy salamat din sayo oo, mm, s Oh sige.

Oo. Kasi kailangan pa pukpukin ng mga magulang, 'di ba?
Na kasi, ah. Eh, sa tingin ko problema na ng tao 'yan, problema niya na 'yan kung bakit siya ganiyan. So
Nasa problema talaga. Tama ka diyan, nasa tao 'yong problema, nasa nasa tao na 'yon kung hindi siya magsusumikap.
Oo. Mm. Kasi kung hindi ka magsusumikap kung wala kang pangarap, 'di ba, 'yong tao, eh, wala, talagang mababaon tayo sa kahirapan. Ah, eh, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya kailangan ah, kailangan pausad tayo, ah, forward, move forward, hindi tayo pa-ano.
Tama ka, tama ka. At saka siguro hmm, at saka isa pang tama ka diyan, at saka isa pang solusyon yoong o, kung alam mo ng wala ka na masyadong pera, katulad sa mga mahihirap talaga, medyo kapos palad. 'Wag naman tayo talagang mag-family planning, 'yong magplano, 'di ba? Kasi 'yan ang pinaka pinakamalaking dahilan 'yong overpopulation, eh, sobrang dami nilang mag-anak. Hmm.
Hmm. Ay. Oo, totoo 'yan. Oo, isa pa 'yan, 'yong 'yan ayan nga, eh, 'yong family planning, wala. Eh, lalo na 'yong, alam mo na, hindi naman sa ano, 'no, alam mo na'yong mga taong ano, alam mo na 'yon.
Oo. Oo nga. A totoo na totoo na naman 'yon. At saka mas maganda, mabigyan din sila ng tamang programa, like mga seminar sa mga barangay. Yoong wag lang isang beses, mag tuloy-tuloy 'yong mga ano, 'yong mga, ah, kumbaga seminar sa family planning, seminar sa 'yo kung paano si 'di ba? Hindi siya puwedeng isang buwan, eh, isang beses ng isang taon ginagawa, dapat dapat continues. Ano sa opinyon mo?
Oo. Oo, 'yon. Hmm. Oo. Hmm. 'Yan wus family planning, 'yan, seminar. Oo totoo. Eh mm. Ka eh, kasi kung walang ano, kung wala ngang ganiyang nangyayari sa'tin. Kung walang ganyang plataporma ang mga gobyerno natin, naisasantabi 'yong mga mahihirap. Eh, walang mangyayari, ah, patuloy tayo sa pag-ano ng population natin. Maraming maghihirap, walang aasenso pagka gutom, wala ring ano ng gobyerno. Kaya, ano na mahalaga diyan, may tulong pa rin ng gobyerno, eh. Para kumbaga may support kahit pa'no para, ayun, mag-move forward 'yong mga naghihirap sa buhay, 'yan.
Mm. Tama.